Oo kasi 'di ba dati parang text lang? Tapos yung iba wala pang Messenger may bay bayad PLDT di ba? Ang hirap. Parang imagine? Kung ano? Kung walang technology specially nung pandemic 'di ba? Ang hirap.
Mm. Mm. Mm. Correct, mm. Mm. Mm, mm, mm, correct tsaka kung ikukumpara mo lalong-lalo na nung pinaka ah wala pa talagang ganitong mga teknolohiya. Ang gamit pa lang para sa pakikipag komunikasyon or makabuo ng magandang relasyon sa pamilya mo kung nasa malayo man is, ku susulat ka pa, tatawag ka pa sa telepono ng long distance na napaka masyadong mahal at saka gumugugol ng ah yung sulat na lang gumugugol ng ilang araw bago mo pa makausap or malaman kung anong kondisyon ng kapamilya mo 'di ba? Mm.
Mhm. Ayun. Oo. Oo, pero yung yung pinaka advantage advantag lang din, for example mag sulat-sulat siyempre ano ahm galing talaga sa puso tapos ano? talagang ah, very ano din, very old school din siya. Kasi parang susulat mo. Pero ngayo nak nak naka-try kasi ako nyan, eh yung sinulatan ko yung auntie ko. Tapos siyempre 'pag 'pag may mali, siyempre ulitin na naman, 'di ba parang? Pero ngayon? Isang text na lang siyempre 'di ba? Tapos yung mga WiFi din kahit sa mga province 'di ba? Sobrang bilis.
Mm, mm. Mm, hmm. Hmm. Mm. Oo, oo. Oo. Oo, oo. Hmm. Oo. Oo, oo, oo. Mm. Kaya nga eh. Mm, oo, kaya nga eh. Eh, pero 'eto naman sa tingin mo naman um, paano naman naiba ang samahan ng pamilya mo dahil sa paggamit naman ng gadgets or social media?